Mhm, ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Dann hätte ich zwar unter der Woche dann noch mal was mehr, aber das würde sich ja lohnen. Und wie du schon sagst, da hatte ich ja eigentlich oder habe ich eigentlich die Zeitfenster ja auch dafür. Es ist aber tatsächlich, ähm, für den Algorithmus nicht so gut, wenn man das vor her alles sozusagen hochlädt und plant und automatisch dann also, ich könnte die Posts auf jeden Fall vorbereiten, das stimmt. Und dann könnt ich die einfach an dem Tag dann hochladen und posten. Das ist dann besser für den Algorithmus. Aber klar, dann muss ich's halt nicht noch erstellen, weil bis jetzt ist es halt ehrlich gesagt schon so, dass ich dann so schon so 'n bisschen Tag für Tag lebe, dass ich dann denke, yes, heute hab ich's jetzt wieder geschafft und morgen ist 'n neuer Tag. Aber klar, wenn man da so 'n bisschen vorausschan schauend rangeht, äh, dann sind das dann vielleicht samstags, sonntags maximal, ne, jeweils 10 Minuten, wo ich das dann hochlade, kurz das mache und dann ist das schon mal sozusagen abgefrühstückt, ne? Mhm.
Mhm. Genau. Mhm. Genau, das das Hochladen selber, das das das b beansprucht ja nicht so viel Zeit, ne, denke ich mal, wie das wie das Erstellen selbst.
Genau. Ja, ja. Das stimmt.
Ja, der Postings. Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Und dann fällt natürlich also bleibt gleichzeitig 'n bisschen mehr Z Zeit, äh, übrig, äh, dass die Kinder jetzt ihre Zimmer selber aufräumen. Ja, das, äh, kann man jetzt noch nicht s erwarten. Also, da muss ich dann auf jeden Fall dabei sein oder dass wir das dann halt zusammen machen. Aber ja, während ich da jetzt so drüber reflektiere, fällt mir auch ein, dass ich die schon spielerisch mit integrieren könnte. Also der Kleine, ne? Wenn der dann zum Beispiel so 'n Glasreiniger in der Hand hat, dann sprüht der damit irgendwie gerne rum <laughs> und putzt so mit. Ja, genau. Also, dass ich da jetzt quasi nicht zu hohe Erwartungen an die habe, aber dass ich im Prinzip so 'n kleines Spiel daraus mache, dass die auf ihre Art mithelfen, weil dann sind die zumindest beschäftigt und streiten sich nicht, sodass ich halt auch im Haushalt was geschafft kriege. Das könnte ich natürlich schon sagen, dass ich so sage: „Okay, äh, hier jetzt, ne, samstags vormittags, wir machen jetzt erst mal Putzparty“ oder so, und dann gehen wir irgendwie raus auf 'n Spielplatz oder so was, ne?
Mhm. Ja, macht ja auch witzige Geräusche. <laughs> Mhm.